Мой самый запоминающийся момент из детства, это было так давно, а, м, произошел у меня дома. Когда, а В те далекие-далекие времена у нас не было таких игрушек, которые сейчас существуют <chuckles> и есть такое огромное их разнообразие. И, э, так как мы жили в собственном доме, у нас был такой домик для, ну, как это можно, м, м курятник. Но это не курятник, это был скорее г даже голубятник, но он был не на дереве, а просто на земле стоял. И вот там.
М, так. Ага, а для каких целей он там стоял? Тогда если это не курятник. Э, д для каких целей он стоял там? Чтобы понимать.
А? А вот! Вот этого я не помню, потому что это было очень давно. Это было вот.
Мгм. Только образ остался в обра э, в голове, да? Воспоминание.
Да! А это на тот момент, а, вы ж э, ты ж понимаешь, что каждый ребенок, он мечтает быть взрослым. И он, а, ощущает себя всегда таковым, даже если ему 2, 3, 4 года. А, дети хотять быт
А кстати, сколько было тебе приблизительно? Вот во время этого воспоминания.
А. Мне было 6 лет, примерно вот так. То есть в шк в школу не ходила еще. Но почему мне запомнился вот самый запоминающийся этот момент, а. Потому что вот этот домик, это Он был маленький на самом деле. Я не тэ я не помню для каких целей, но он пустовал. И поэтому, а, мы с моей соседкой, девочкой, играли, а, в семью. Настоящую семью- мама, дочка.. И это был наш дом.
Так. Мгм. Ну, скоро. <chuckles> О! А, прям в этом доме? Обустроили там что-то внутри?
Это ж.